Per me è molto importante. Non so, io ho un buonissimo rapporto anche, uhm, forse un troppo stretto con con mio fratello, io lo lo sento, uhm, non lo so, 12 volte al giorno ci ci ci scriviamo, ci parliamo, ci telefoniamo, ci vediamo, uhm, sì.
Ah, che bello! Quanti anni ha tuo fratello? Siete più o meno, mhmm, coetanei?
E siamo quasi coetanei, sì. Abbiamo 1 anno, 1 anno e mezzo di differenza, quindi diciamo che siamo praticamente cresciuti insieme.
Sì.
Ehm, però nel caso, ecco, per esempio, di mio fratello, ehm, ti dico che è una cosa, che abbiamo costruito in in età adulta, perché, per esempio, in età adolescenziale eravamo, uhm, mhmm, cioè, assolutamente, i 2- 2 sì, assolutamente. Cioè robba, che ognuno era chiuso in camera sua e ci incontravamo di rado, uhm, a pranzo e a cena, perché cioè proprio 0, proprio. <chuckles>
E Mh. Cane e gatto? <chuckles> Eh. Eh, vabbè, ma succede, soprattutto quando l'età è così ravvicinata, poi i di i sessi differenti, sicuramente ti portavano anche a
Eh, sì, esatto. Anche perché, poi c'avevamo in parte la stessa la stessa comuni uhm, la stessa comitiva, uhm, quindi eravamo costretti più o meno a vederci a vederci in situazio in altre situazioni, magari che ne so, lui lo vedevo con la fidanzata, che a me mi stava antipatica, lui mi vedeva col fidanzato, che magari gli stava antipatico e cose così, quindi. <chuckles>
No, okay. E come avete trovato invece, questa pace da adulti, con la maturità? C'è qua c'è stato qualche problema, che vi ha riavvicinato?
Eh, no, fortunatamente, no. Diciamo che siamo andati via di casa, abbastanza giovani tutti e 2, perché, uhm, stavamo in un paesino molto piccolo, quindi per forza di cose, ci siamo dovuti trasferire.
<smacks lips> Ah, allora, la lontananza che vi ha vi ha vi ha unito. Non ne potevate più.
Eh, sì, sì, probabilmente, sì. Ci siamo dovuti trasfe e e e come?
"Non ne potevate più magari l'uno dell'altro", no, ma tra virgolette, perché comunque tra fratelli, ci si ci si vuole bene.
<chuckles> No, sì, in realtà in realtà, un po' sì. Però, fuori di casa, ci siamo conosciuti in modo diverso, perché molto spesso, all'interno delle dinamiche familiari, ehm, interagiscono anche magari i genitori o po comunque, tutto un un contesto che fa sì che, ehm, mantieni fissi quei ruoli, che ti sono stati dati, da quando da quando sei nato, fino a, appunto, a a quando sei cresciuto, quindi magari fuori di casa, ci siamo riscoperti per quelle persone, che effettivamente non pensavamo di essere.
Ah. Sì, è vero. Okay, certo.
Ehm, in maniera appunto positiva, non n n <chuckles> non negativa.